بتواجهني مشكلة بقى لي فترة باعاني منّها آآ، ومش عارف ألاقي لها حل آآ، لدرجة إنها بقت مسببة لي أزمة إن أنا مش عارف أعمل إيه فيها آآ، آمم، بقيت باتكسف وباتحرج ويبقى بيواجهني دايمًا إحراج مع الناس بسبب المشكلة دي. آآ، ال ال ال ال المشكلة إن أنا آآ، آآ، لمّا حد ييجي يقول لي مثلًا في مناسبة آآ، اجتماعية مثلًا عايزين نحضرها أو كده فرح بقى عيد ميلاد أ أي مناسبة من دي، باحس إن أنا باتوتر باحس إن أنا عندي آآ، مشكلة ب باحس إن أنا باتاخد كده وما بابقاش مبسوط ومش مرتاح، وعايز أبعِد وأبعِد عن المناسبة وأبعِد حتّى عن الناس، باحاول أفكّر إن أنا آآ، أ أفكّر في أي أعذار أو كده، الموضوع ده بقى مضايقني جدًا آآ، مش عارف أعالجه إزاي، مش عارف أ أحلّها إزاي، تنصحني بإيه فيها؟
إيه هي المشكلة؟ آآ، فاهماك جدًا، إن الضغط ساعات للمشاركة في حدث أو في مناسبة أو كده بيكون ساعات مش لطيف، لأن المناسبات دي في الأغلب بتكون مناسبات لازم تكون أنت اللي حابب إنك تشارك فيها، فلمّا الموضوع ييجي بضغط فالموضوع بيكون مش أحسن حاجة ومش ألطف حاجة، فأنا حاسس بيك جدًا. بس خلّيني أسألك هل الموضوع ده بتحس بيه مثلًا من شخص واحد مثلًا، من زوجتك على سبيل المثال هي اللي بتضغط عليك إنك تشارك في بعض المناسبات معاها آآ، أو من صديق معيّن أو من الوالد أو كده، والّا الموضوع بييجي عمومًا إن لمّا حد بيطلب منك إنك تشارك في مناسبة وأنت مش حابب مش من شخص واحد؟
بالضبط. فعلًا. امم. عارف لو المشكلة دي بتواجهني عن طريق شخص واحد، هاحاول إن أنا أتجنبه وخلاص، لكن المشكلة دي بقت تواجهني مع كل الناس سواء بقى قريب، صديق، أي حد باعرفه في ال في ال في المحيط اللي حواليَّ بقى بيسبب لي أزمة، مش عارف أعمل إيه، أروح يعني أوّل ما حد ييجي يقول لي تعالَ عندنا مناسبة كذا عايزين نروحها ب ب باتخض، باخاف آه، ب باتراجع آه، يعني الموضوع بيبقى بالنسبة لي باحس بقلق وتوتّر و آآ، <tsk> لأ عايز أهرب ومش عايز أروح المناسبة دي. فعلًا الموضوع بقى مُزعج بالنسبة لي جدًا.
فهمتاك، آه. آآ، فاهماك جدًا، إن الموضوع بيسبب قلق، وخصوصًا كمان إن هو لو مش من شخص واحد، ولو شخص واحد سهل إنّك تتعامل مع الموضوع يعني وسهل إنّك تحيد ال الصداع ده، طيّب، بيكون ساعات عندك أسباب إنّك تمنعك إنّك تحضر، بتحس مثلًا ما عندكش هدوم مناسبة للحدث، بتحس إن أنت في التزامات تانية عايز تعملها أو تمارسها، بتحس إن صحتك مش جايباك إنّك تروح للمكان ده وتقعد مثلًا لمدة كبيرة أو كده، بيكون في أسباب مثلًا عندك علشان تمنعك من الحضور، والّا أنت عموم ما بتحبش تحضر المناسبات الاجتماعيّة في العموم؟
بالضبط. صحيح. امم. امم. المشكلة مش في شكل المناسبة. إن أنا مثلًا ما عنديش م اللي اللي يناسبني إن أنا ألبسه مثلًا في مناسبة فرح، أو مناسبة عيد ميلاد، أو خروجة مثلًا أو لأ، مش مش مش هو ده ال أنا باتكلّم على فكرة ال ال ال ال ال ال ال المناسبة نفسها أيًا كانت إيه هي، أنا ب بتواجهني مشكلة فيها، ما بابقاش عارف. أول ما أسمع إن في مناسبةً ما باخاف وباتردد، وباحاول إن أنا ألاقي أي عُذر إن أنا أعمله، عشان خاطر ما ابقاش إيه، آمم حتّى شكلي وحش قدّام الناس، بقى شكلي وحش جدًا آآ آجي ييجي حد يقول لي مثلًا تعالَ عايزين نروح في مكان نروح ح حتّة، نروح عندنا فرح، عندنا بابقى ب عايز أه أهرب منّه. مش مش حاجة مُعيّنة، ولا مثلًا لبسّ مُعيّن، هو اللي بيبقى عامل لي أزمة قد ما هو المشكلة نفسها في الفكرة المناسبة، أ باهرب. آه، باهرب أعمل إيه؟
حسّيت بيك آه. آآ طيّب آآ خلّيني أسألك هل أنت بتحس إن أنت شخص انطوائي، ما بتحبش تختلط بالناس والّا المشكلة في المناسبات نفسها. أنت ما بتحبش تحضر المناسبات، بس أنت شخص اجتماعي يعني آآ بتصنّف نفسك كشخص انطوائي، والّا اجتماعي، والّا خليط ما بتحبش تصنف نفسك، ما بين انطوائي واجتماعي؟
امم، أنا فهمت قصدك، أنت قصدَك إن أنا ممكن أكون أ ب باحبش أقعد مع الناس أو كده. هو الموضوع مش كده آآ بالعكس أنا كُنت اجتماعي جدًا وباحب أقعد مع الناس وب ب بح بارحب أوي بالكلام ده بس بقت تواجهني المشكلة دي في الفترة الآخرانية إن أنا آآ المناسبات بتأز بتأ بتسبب لي خضة آآ قلق آآ أبقى بقى رايح قاعد في مكان وكلّه باصص لي، وأنا باصص للناس و وب بنتفرج على حاجات أم الكلام ده كلّه ب أ آه، بيبقى بالنسبة لي آمم مُزعج جدًا، آآ، أيًا كانت المناسبة على فكرة، ما بيبقاش في حاجة مُعيّنة أنا باقلّق منّها ي مثلًا لو هاروح فرح ما عنديش مشكلة، آآ مثلًا في أو غير إن أنا أروح عيد ميلاد لأ، كلّه سواء أيًا كانت المناسبة إيه هي، أنا برضه باقلق منّها. آمم الموضوع ده فعلًا اللي عامل لي و أزمة وم مش ق مش موضوع إن أنا آآ انطوائي أو بعيد عن الناس لأ، أنا الم المشكلة بتبقى في المناسبة أيًا كانت هي.
دي رخمة، آه. أيوه فاهمَك، التجمُعات ساعات بتكون مش لطيفة، وساعات بتكون بتحُط ضغط على عليك، ف فاهمك طبعًا الموضوع مالوش دعوة بكونك انطوائي أو اجتماعي أو كده. طيّب خليني أقولك كده أنتَ جرَّبت حاجة بخصوص الموضوع؟ ده يعني جربت إن أنت تعلِنها صراحةً مثلًا تقول للناس انا ما باحضرش مثلًا مناسبات؟ قُل لي كده جربت إيه علشان آآ، تتخلص من الضغط بتاع المشاركات ده؟
بالضبط. فعلًا. للأسَف أنا ما ما جرّبتش ده قبل كده، إن أنا أواجِه إن أنا أقول للناس آآ، إن أنا مش ه مش هاروح، مش هاحضَر مثلًا المناسبة دي أو مش هاحضر ف في مكان معيَّن أنا ما عملتش ده قَبل كده. آمم، آآ، هل مثلًا ده يكون حَل ليّا عشان أقدر أو أ أ أواجه الأزمة دي، أواجه ال المشكلة اللي بتواجهني دي؟ ممكن.
آآ، يعني آه، هو ممكن فعلًا يكون حَل، هو يعني أهم حاجة إن أنتَ تكون ما عندكش مشكلة إنك تقول لأ، ما تخافش إنك تقول لأ. لما حد ييجي يعزِمَك على مثلًا مناسبة وليكن عيد ميلاد آآ، ما فيش أي مشكلة إن أنتَ تقول لأ، ما تخافش إنك تقول لأ. آآ، وحاوِل تَقولها بس بصَنعِة لطافة لأ والله أصل أنا آآ مشغول اليومين دول، لأ والله أصل ورايا التزامات. وممكن تخليها مب مُبهَمَة علشان و يعني مُبهَمَة و وحاسمة. إن هو لأ والله ده أنا فعلًا ورايا مشغوليات النهاردة، إيه المَشغوليات؟ والله حاجات خاصَّة بالبيت. ما تفتحش فُرصة للنقاش إن الشخص يقول لك ت تقول له مَشغوليات آآ يقول لك مشغوليات إيه؟ تقول له والله ده أنا مثلًا آآ عندي ميعاد مع الدكتور. يقول لك طب ما تأجِل مثلًا ميعاد الدكتور، طب ما تخليه يوم تاني. طَب فيخش بقى معاك في نِقاش وسين وجيم، لأ، أنتَ خليك لأ، حاسمة، وما تخافش إنك تقول لأ. إن أنت تقول لأ، لأ أنا مش مناسبني إن أنا أحضَر عيد الميلاد، لأ مش مناسبني إن أنا أحضر ال الخطوبة دي. وخلاص آآ، مش لازم تُبدي أسباب، وتخش في نقاشات، علشان تريّح دماغك ولسلامَك النفسي يعني، فإيه رأيك في الموضوع ده؟
تمام. تمام. امم. اهم. تمام. أيوه. هي فكرة آآ، كويسة آآ، بس هل مثلًا ممكن يكون في أفكار تانية، أو طريقة تانية أنا أحل مشكلتي مع ال ال ال الأزمة دي؟ والّا مثلًا هو أنا لازم أكون آآ، عشان أ أ أ أ أحل الأزمة دي إن أنا أقول للناس لأ، وأقول لهم خلاص؟ آمم، أنا بافكر آمم، أ أعمل مثلًا أي طريقة تانية أو فكرة تانية ممكن تكون حل مناسب.
فاهمك، تمام، آه، يعني أنت مش عايز برضو إن أنت تكون الشخص اللي بيقول لأ، فعايز حل بديل. تمام في ممكن تجرب إن أنت آآ، ت زي ما بيقول لك اقسم البلد نصين، آآ، أنت اتعزمت على عيد ميلاد آآ، روح عيد الميلاد أقعد 5، 10 دقايق واعتذر بصنعة لطافة وقل لهم معلش والله أصل أنا ورايا ميعاد أصل أنا بدل ما تضطر إنك تقعد بقى في عيد الميلاد وتتعرّض بقى للحاجات اللي أنت ما بتحبهاش، وإن تحس إن الناس بتبص لك. آآ، وت تقعد بقى في أجواء أنت مش حاببها، فممكن إن أنت تعمل الواجب اللي عليك، إن أنت بس تروح تأدي الواجب وتعتذر وتروح ماشي. ف أعتقد الموضوع ده هيكون وهيديك فرصة برضو، أكيد أنت في مناسبات بتروحها ممكن ساعات ما بيبقاش عندك مشكلة إنك تقعد فيها، بتكون مثلًا الأعداد قليلة مثلًا، فبيديك فرصة إن أنت ت تجس الجو مثلًا، تشوف الأجواء ح حابب تقعد فيها مش حابب تقعد فيها خلاص 10 دقايق أو 5 دقايق واعتذر وسلام عليكم، وبعد إذنكم يا جماعة ورايا التزام بس ورايا حاجة، وبرضو تكون مش مفتوحة عشان ما تخشش في نقاش وسين وجيم، والله وريا ال التزام مهم كده خاص بالبيت، آآ، خير في حاجة والّا إيه؟ لا والله ده مشوار بس كده مهم وبتاع، وتعتذر وتمشي، انبسطت خليك قاعد. ف إيه رأيك في الموضوع ده، والّا أنت مش حابب أصلًا إنك تروح خالص؟
بالضبط. تمام. تمام. تمام. أيوه. امم. أيوه، فعلًا. صحيح. آه. هي بصراحة دي فكرة حلوة، أنا فعلًا محتاج إن أنا عشان أقتحم الأزمة دي وأحلها، إن أنا أبتدي أحضر آآ، مناسبات ولو وقت قليل، أتعود في الأول وأشوف أنا ممكن أقعد قد إيه وأقعد وقت قد ايه، آآ، ده ممكن يساعدني بعد كده إن أنا آخد على إن أنا أروح مناسبات عادي خالص، وما يبقاش في عندي أزمة في إن أنا أروح المناسبة و وأحضرها أيًا كانت إيه هي بقى. أنا باشكرك جدًا على الحل ده، و وإن شاء الله نعمله ويكون ج ي ويجيب نتيجة إن شاء الله.
إن شاء الله يجيب معك نتيجة.